آآ، جملة يعني لأ الصراحة ما حصلتش، بس ممكن في جملة مشهورة أوي أوي أوي في في سلسلة Harry Potter يعني، عشان ب برضه باحبها جدًا يعني. آآ، ال أ أيوه، لأ أنا على فكرة، بُص أنا باحِب جدًا از برضه الأفلام اللي هي سلاسِل الأفلام. أيوه.
آه. تمام جدًا. <chuckles> لأ، واضِح إن في تنوُّع، في تنوُّع ما بين ال يعني أنتِ أفلام تاريخية وأفلام نفسية رعب، وأفلام فانتازيا، فيعني عندِك خلفية م يعني أ حتّة الأفلام مأثّرة فيكِ في حاجات مختلفة. ف <chuckles> جملة إيه بقى اللي من Harry Potter اللي أنتِ حاسَّة إن هي مش قادرة تنساها؟ <laughs>
آه، الصراحة. أيوه، بالضبط. <laughs> الجملة هو أنا مش فاكرة النص بالضبط، بس فاكرة إن هو لمّا آآ، Lily اللي هي مامت Harry كانت آآ، Harry كل ده فاكر إن هي يعني هي اللي موجودة بتساعده طول حياته، وف و ومش عارِف إيه، واكتشَفنا في الآخر إن مش هي، آآ، ده كان اسمه إيه؟ أنا نسيت، <laughs> آآ، اللي هو كان الprofessor آه، أيوه Snape، أيوه صح، هو آآ، هو الprofessor بتاعه، هو اللي كان بيساعده. فساعتها كان بيقول ل لDumbledore، كان بيقول له، مش عارفة، هو بيقول له: "Lily"، فبيقول له "yes, always"، حاجة زي كده، فدي دي الجملة الوحيدة اللي أنا فاكراها حاج
آه. <laughs> Sevrus Snape آه <chuckles> آه. آه دي لمستِك دي لمستِك ومعلِّقة معاكِ جدًا، <chuckles> الموقف نفسه كله كان يعني أثَّر فيكِ يعني، حسيتِ بال بما إنِّك اتفرجتِ على السلسلة كلها طبعًا يعني، فلمّا أنتِ وصلتِ بعد كل ده ونظرتِك للراجل بالشكل ده وكده، وبعد كده اكتشفتِ كمية الرومانسية اللي هو فيها مثلًا دي والجملة اللي قالها وبتاع، <tsk> ي حسِّيتِ إن حاجة أثَّرت، لمِسِت حاجة فيكِ؟
جدًا، أصلًا. أيوه. إمم. صح. آه، التضحية الفظيعة ال ال اللي الsnap professor يعني قدَّمها لLily وهي أساسًا ما كانتش آآ، بت يعني ما كانتش تحبه، يعني يعني كان هو ضحَّى بجد بحياته عشان ينقذ ابنها في الآخر، وعشان من حبه فيها يعني.
إمم. طب برغم إن ده حاجة فانتازيا، يعني ده ف حاجة فانتازيا وكده، تفتكري إن حاجة زي كده، أو بالشرح أو السياق اللي هي اتحطِّت فيه ده، أدِّتك نظرة للحياة في الواقعية؟ يعني هل اللي أنتِ ممكن تقِيسي على اللي حصَل ده، وإن ممكن يكون حد، برغم إن هي فانتازيا، وقصة متألَّفة والكلام ده وكده، بس أنتِ لمّا شُفتِيها وعِشتِيها بقى بفترة طويلة عشان هي سلسلة طويلة، هل أنتِ ده أدَّاكِ أي منظور جوّه الحياة نفْسها، إن هو ده ممكن حاجة تحصل، مش لازم طبعًا بنفس الأحداث والسحر والكلام ده، بس نفس المفهوم السياقي، إن يبقى في حد بيتعامل بالطريقة دي، أو كده؟ هل ده خلَّاكِ تفكّري بشكل أو بآخر في حاجة زي كده؟
اهم، بالضبط، اهم. اهم، اهم. أيوه. اهم، أيوه طبعًا، إمم إمم إمم.